Actually, naiisip ko na din niyan, hmm, namin 'yan, eh. Kaso lang kasi ano, ah, eh, alam mo 'yon kamag-anak, may kamag-anak siyang kagawad. So, parang feeling ko din 'yon din yung nag-bo-boost din sa kanya, na alam mo 'yon? Na mahirap siyang kausapin gan'yan. So, ang ginagawa namin, na lang namin naglalagay kami ng foam sa mga dingding para hindi masyadong marinig, then kino-close namin yung mga bintana. Pero kasi siyempre sa lakas hindi kaya talaga. Ah, may mga instances din talaga na talagang sobrang lakas na as in nga yung nga sabi ko nga kanina na nagba-vibrate na talaga yung bahay, alam mo 'yon? Yung bobong gan'yan, nari narinig mo talaga yung vibration sa sobrang lakas talaga, mm.
Mm, kaso? Ay! Yun yung mahirap. Mm. Ayun maganda 'yon. Soundproof. Gano'n pa din? Mm. Lakas! Ah, 5 AM? Tsaka 5 AM in the morning din naman may ka karinig ka ng vibration lakas ng sound, 'di ba? Parang
Actually kahit gabi, eh, 10 PM gan'yan. Kahit ano na lagpas nga ng ano. Mahirap oo ma mm.
My God! Wala bang ibang bukod sa'yo wala bang ibang ano? Wala bang ibang kayang magreklamo? I mean may katabi ka din ba bahay na same na kuwento or inis?
Oo, mga ibang kamag-anak din namin dito kasi tabi, tabi din kami so compound sila do'n, compound din kami dito. Pero kasi, mm, may ibang kapitbahay naman sila pero feeling ko kami lang yung nagrereklamo siguro? Siguro nasanay din sila or talagang gano'n din siguro yung way nila kung paano yung makinig ng music gan'yan. Pero kasi kami hindi, eh. Masakit sa ano, eardrum.
Ah, ayun din naman. Mhm. Mm. Mm, Pero gan ga'no na ba kayo katagal diyan? Sino ba nauna? Sila o kayo?
Oh, well ever since bata naman kami dito na talaga kami kahit sila. So, pag mulat pa lang namin, mm. Ah, hindi dito lang, siguro nito lang siya nagkaroon ng sound ano sound system and then ini-enjoy niya siyempre alam mo na? Hindi pa siya ano siguro, in-explore pa lang niya 'yong ano niya, 'yong nabili niyang speakers gan'yan. So sine-share niya or sinasabi niya siguro sa amin na bina-brag niya na, "Uy may ano ako," gano'n siguro, ewan ko, mm.
Ay okey. So since then gan'yan na siya? <chuckles> Oo. Bago 'to! <chuckles> Bago kong bili ito sa TikTok shop, chariz! Anyway, um, nung kinausap mo siya maayos naman maayos naman siyang kausap? Nakangiti ba or wala namang taasan ng boses? Nakasimangot ba or parang yung nag normal lang na usapan, tama ba?
Oo.